Ya, ben uyku konusunda böyle biraz, eee, sıkıntı yaşıyorum ya. Nasıl desem? Böyle, eee, biraz şeyim, gece olunca böyle bir anda açılıyor gözlerim. Böyle, uyumaya çalışsam, yatağa girsem falan beynim hiç susmuyor. Hani sürekli bir düşünceler var. Böyle yastığı bastırıyorum bazen, böyle, şey olsun diye, eee, sussunlar falan diye ama, eee, çok çalışıyor. Eee, bilmiyorum, böyle, aslında uyku kalitemi etkiliyor. Bu bayağı beni kötü etkiliyor çünkü sabah uyandığımda da bu sefer şey derdi babam, eee, der, eee, yani, "Gece yatmaz, sabah kalkmaz. Gece yatmak bilmiyorsun, sabah kalkmak bilmiyorsun." derdi. Aynen öyle bir şeyim var. Herhâlde çocukluktan da biraz varmış ama tabii şimdiki kadar yoğun, eee, olmadığının farkındayım. Eee, ya, benim böyle bir sorunum var yani.
Anladım. <chuckles> Evet. Muhtemelen. Seni çok iyi anlıyorum. Aslında, eee, uyku sorununun günlük hayattaki şeylerini falan etkilemesi son derece normal çünkü uyku, eee, gerçekten çu insanın hayatını, insanın böyle bakışını, işte, çevresine karşı böyle neler hissettiğini falan son derece etkileyen çok önemli bir bir şey hayatın hayatın hayat insan hayatında ama ondan önce seni daha yakından tanımak açısından ve, işte, senin gün içinde neler yaptığını öğrenmek açısından sana bazı sorular soracağım müsaadenle. Öncelikle mesela sabah sabah kaç gibi kalkıyorsun?
Evet. Tabii ki. Ya, bak, bu arada şey dedin ya, "Uyku her şeyi etkiliyor." Ondan bahsetmek istiyorum. İnanılmaz etkiliyor gerçekten ya. Hani, bence uykunun önemi insanlar tarafından çok az görülüyor olduğundan. Hani, kimisi diyor ya, "Ya, uyku zaman kaybı ya. Ben, çok uyumayı sevmiyorum." falan diye. Ama senin beyninin, eee, uyanık olduğun zamanda maksimum verimde çalışması için senin aslında uyumuş olman gerekiyor. Güzel bir uyku çekmiş olman gerekiyor. Bir de bir şey öğrenmekle de ilgisi var ama ben bunların farkında olup uyuyamıyorum ya, beni şey yapıyor, daha da gıcık ediyor yani. Keşke mesela onlar gibi düşünsem çok daha iyi olur. Evet "Ya, zaten ben, aaa, hani çok" ııı, işte, böyle ağzımı yaya yaya, "Yok, abi ya, ben çok uyumuyorum, zaman kaybı." falan deseydim böyle, uyumamak beni o kadar rahatsız etmezdi yani. Ya, sabahları mesela benim 10'da başlıyor işim. Yani, eee, ama, böyle, 8'den sonra da 8'de de kalkıyorum bir şekilde. İstersem sabaha karşı 5'te uyumuş olayım. Sabi 8 gibi bir şey uyandırıyor beni, eee, nedense böyle bir alışkanlığım var. Eee, gece de maalesef biraz geç yatıyorum ya, işte, 1'de, 2'de falan, eee, çok iyi bir düzen değil gibi. Ne diyorsun sen?
Evet. Aynen öyle. <chuckles> Çok güzel. Çok güzel. Aslında şöyle, eee, hangi saat yatarsam yatayım, işte, sabah 08.00'de kalkıyorum ya da işim hangi saatteyse o saatte kalkıyorum gibi bir bilincinin olması aslında senin sorumluluk sahibi olduğun Bu konuda seni tebrik ediyorum ama, işte, bu, işte, senin ruh hâlin olarak ya da, ne bileyim, hayattaki, böyle, k yaşam kalitesi olarak senin için, böyle, çok, böyle, mantıklı bir yolmuş gibi durmuyor. E, hâliyle de sorumluluklarını erteleyemeyeceğin için sabah 08.00'de kalkman, 09.00'da kalkman mutlaka, işte, hayatında olmazsa olmaz bazı önemli değişken bir durum olmadığı için bu bu sefer birazcık daha yaşam kaliteni arttırmak için uykuna birazcık daha odaklanmamız lazım. Onun için de mesela gece 01.00'de, 02.00'de, eee, falan yattığını söyledin. Peki, böyle, şey, eee, mesela, ge akşam eve geldin, tamam mı? E, 21.00'de 22.00'de artık, hani diğer diğer işlerini ya, ne bileyim, sosyal hayatının tamamen öyle bittiğini düşün. Artık, böyle, "Uyumam lazım," dediğinde, işte, seni, böyle, dış etkenler mi dürtüyor ya da, ne bileyim, telefonunu mu eline alıyorsun ya da, ne bileyim, işte, biriyle mi konuşuyorsun? Gece eve geç mi dönüyorsun? Genel olarak, mesela, sence ne oluyor da sence sen geç yatan bir insan hâline geliyorsun?
Eyvallah. Ha ha. Evet, evet. Hı hı. Hımm. <smacks lips> Ya, saydığın sebepler arasında telefon olabilir gerçekten. Biraz, ııı, telefona çok takıldığım oluyor. Özellikle çok stresli geçen günlerin ardından, eee, galiba bunu daha çok yapıyorum. İşte, iş yerinde özellikle yapılacak çok iş olduğunda, akşam yatağa gittiğimde bile bunları düşündüğüm oluyor ya. İnanabiliyor musun? "Bunu yapmam lazım. Eyvah, bunu unuttum falan." Yani, böyle düşünceler uyumama engel oluyor ve beynim sürekli planlama, kaygıyla meşgul. İşte, farkında olmadan da gece boyunca dönüp duruyorum, mesela. Bunlar oluyor.
Evet. Yani, iş Çok iyi anlıyorum. Aslında şey bir tane konudan ziyade senin uykuya geçişini, böyle, zorlaştıran, böyle, birden fazla, eee, etken oluyor diyorsun. Stres olabiliyor. İşte, o gün içerisinde yaşadığın herhangi bir durum gibi. Hani, sen bence sorunları, böyle, eee, tek tek böyle ele alıp çözmektense şöyle bir yol izleyelim diyorum senin de müsaadenle. Sen aslında uykuya geçme aşamasındaki, böyle, bazı sorunları böyle bir kenara bırakıp da acaba uykuya geçmeni kolaylaştıracak mesela neler yapılabilir? En azından mesela şunu sorayım. Şunu şu eğer ki bu alışkanlığa sahipsen uykuya geçmen son derece böyle zor olur. Mesela kafein tüketiminin nasıl? Çayla kahveyle aran nasıl yani?
Evet. Hı hı. Of! Çok ya. Öğleden sonra falan içiyorum, yani. Eee, bazen enerji için akşamüstü içtiğim de oluyor. Şu an söylerken bile bir suçluluk, hani, yaramazlık yapmış bir çocuk psikolojisiyle bu cümleleri kuruyorum. Eee, yani, yatağa girmeye hazır olduğumda bazen, eee, kalbimin hızlı attığı, kafamın hâlâ hareketli oluyor. O zaman da uyuyamıyorum tabii. Eee, gündüz de enerji versin diye içiyorum ben de ama aslında, yani, doğru söylüyorsun. E, bir de böyle olunca gerçekten bu benim için çok zor bir şey ya. Hangi saatlerde yatıp kalkacağım? Hangi saatlerde kafein tüketmeyeceğim? Hangi saatlerde ekran kullanmayacağım? Yani, yaşamak aslında o kadar da kolay bir şey değil. Bayağı bir kuralı var öyle bana öyle geliyor, yani.
Anladım. Tabii. Aslında şey, eee, senin için biraz kısır döngü gibi olmuş. İşte, kafein tüketimi aslında, eee, uyku kaliteni verimsizleştiriyor ama sen bir yandan ayılmak için de mesela kafein tüketiyorsun. Ondan sonra, işte, yorgun sabahlara uyanıyorsun, kafein tüketiyorsun. Gün içerisinde belki yoruluyorsun, tekrar kafein tüket Uyku kaliteni de etkiliyor. Geç saatlere kadar oturmana da yol açıyor. Biraz da senin hayatında böyle biraz da kısır döngü olmuş gibi. peki, böyle, spor yapıyor musun? Sporla aran nasıl? Gün içerisinde, böyle Ya da ondan şe önce ondan önce şeyi sorayım, mesela, fiziksel bir işte mi çalışıyorsun yoksa, böyle, birazcık daha masa başı mı? Genel olarak, böyle, gün içerisinde hangi tip, böyle, egzersizler yapıyorsun ya da hangi tip alışkanlıkların var? Genel, böyle, vücut olarak mesela yaptığın net böyle eylemler falan var mı?
Hıı. I hı. Ya, gerçekten onu çok iyi söyledin, biliyor musun? Kısır döngü olmuş. Sen söyleyince fark ettim. Benim hayatım bir kısır döngüden ibaret. Çünkü kahve içtiğim için uyuyamıyorum. Uyuyamadığım için enerjiye ihtiyacım oluyor ertesi gün. Onun için daha çok kahve tüketiyorum falan. Gerçekten bir kısır döngüye girmişim. Bu kısır döngüyü kırmak lazım. Bence bu tespitin çok doğru. Aaa, fiziksel iş, ya yok ya, benim maalesef şey, eee, masa başında iş yapıyorum. Çok isterdim ben fiziksel iş yapmayı. Eee, ben çok özeniyorum, eee, fiziksel iş yapan insanlara. İşte, bir tarladaki çiftçiden, eee, profesyonel sporcuya falan hepsine çok özeniyorum. Eee, bir dönem mesela turist rehberliği yapıyordum bir dönem. Çok güzeldi o zaman. Hâlâ arada yaptığım oluyor, şimdi sezonu değil. Bütün gün g hareket ediyorsun. Hem sosyal anlamda, eee, kendini tatmin ediyorsun. İnsanlarla konuşuyorsun falan. Eee, hem de fiziksel olarak sürekli hareket ediyorsun ya. Akşam eve bir geliyorsun, oh! Yani, gerçekten günün bütün yorgunluğu falan. Aslında tespitin güzel. Galiba ben, fiziksel eksiklikten de biraz zor geçiyorum gibi uykuya, değil mi hocam?
Evet. Çok güzel. Evet. Muhtemelen çünkü şey, eee, sen, hani, hep, böyle, aslında imrendiğin bir hayat var, işte, profesyonel sporcudan dedin, eee, tarlada çalışan işçiye kadar, inşaat işçisine kadar, hani, bi bi birçok böyle örnek verdin ve, hani, hepsi de aslında temelinde fiziksel olarak bir işte işe karşı senin böyle bir imrendiğini falan görebiliyorum. E, hâliyle de şu an yaşadığın, eee, şu anki hayatında böyle bir işte çalışmadığın için direkt akıllara aslında şöyle bir yol geliyor; senin gün içerisinde kendini net bir şekilde yoracağın, hani, demin aslında hevesli bir şekilde söyle şeyi söyledin, işte, böyle, "Akşam böyle eve yorgun bir şekilde gelip." cümlesini bile o kadar hevesli bir şekilde söyledin ki buradan, böyle, o kadar böyle net bir çözüm çıkıyor ki. Senin, eee, şunu yapman lazım. Gün içerisinde kendini inanılmaz derecede yoracağın bir spora başlaman lazım. Mesela futbol olur, basketbol olur, voleybol olur herhangi böyle bir spora merakın var mı yoksa, böyle, mesela fitness sporuyla uğraşsan, hani, bunlardan hangisi senin, böyle, kulağına, böyle, birazcık daha cazip geliyor? Kendinin, böyle, spora karşı, böyle, bakışına ya da, böyle, hangi spordan keyif alacağına, hangi sporun senin için daha böyle uygun olduğunu, yaşamsal böyle baktığında fırsat açısından hangileri senin için daha, böyle, elverişli? Neler düşünüyorsun?
Evet. Değil mi ya? Hımm. Ya, ben aslında haftada 1 futbol oynuyorum. Eee, halı sahamız var. Eee, böyle, onda ha 2 saat falan oynuyoruz. Gerçekten de çok güzel uyuyorum, eee, futboldan sonra. Tespitin çok doğru hocam. Çünkü, eee, fiziksel olarak yorulunca, bir de o, işte, artık endorfin mi, serotonin mi, adrenalin mi neler salgılanıyorsa, çok iyi de hissettiriyor insana kendini. Eee, ve gelince çok güzel uyuyorum. Bunu bütün haftaya yayılabilir aslında. Ne spor? Ya, gym çok sevmiyorum ben, fitness. Ya, çok sıkılıyorum. Iıı, biraz daha, böyle, ımm, orada takıyorsun kulaklığını, öyle ağırlığı indir kaldır, indir kaldır. Anlamsız gibi geliyor. Biraz daha, böyle, sosyallik olan spor ne olabilir acaba? Voleybol, basketbol falan olmaz da, eee, belki bir gruplar falan mı baksam? Iıı, var mı tavsiyen? Böyle, ortak etkinlik gruplarından falan, böyle, bulabileceğim, eee, hafta boyunca birkaç kere yapabileceğim spor önerin olur mu bana?
Çok güzel. <chuckles> Anladım. Hareket Anladım. Aslında şöyle sen birazcık daha sosyal eee, lik içeren, böyle, spor dallarından hoşlanıyorsun muhtemelen. Hani, dedi halı saha örneği de bunun için böyle bir şey. Eee, aslında halı saha yaptığını söyledin. Ha haftada 1 halı saha falan yaptığını söyledin. Şu an benim aklıma direkt gelen şey şu: Eee, halı sahayı birazcık daha, böyle, arttırabilirsin ya da, bir, ne bileyim, hâlihazırda mesela sürekli halı saha yaptığın, haftada 1 halı saha yaptığın, böyle, bir takım arkadaşların falan varsa, en azından, böyle, arkadaşların arasında 2-3 tanesini de, böyle, tekrardan, böyle, kandırabilirsen, bir başka grup da, işte, o halı saha ortamları, işte, arkadaş arkadaşı çağırır, arkadaş arkadaşı çağırır derken, yeni bir ta yeni yeni 2 takımla, böyle, farklı, böyle, tekrardan başka bir güne yayılan, böyle, halı saha, şey eee, aktivitesi yapabilirsin. Onun dışında da, işte, kendini de, işte, atıyorum, bence senin temel sorunun birazcık daha, böyle, uykuya geçme konusundaki bir rahatlama olduğu için, hani, spor tabii ki, işte, keyif aldıktan sonra son derece daha keyifli olur ama, son derece iyi olur ama birazcık da acaba diyorum ki ağırlık kaldırmak saçma gelir ama, işte, şınav, mekik gibi kendi vücut ağırlığınla yapılacak böyle bazı egzersizler de vücudu son derece yoracağı için uykuya geçişini kolaylaştırabilir. Bunlar hakkında ne düşünüyor
Doğru. A! Güzel fikir. Hı hı. Iıı, halı saha fikri kesinlikle güzel. Bence haftada 2 oynayabilirim ya. 1 hafta bana zaten uzun geliyor. Çünkü bir oynuyorum, 2 saat nasıl geçmiş farkına varmıyorum, biliyor musun? Hatta, "Maç bitti." falan diyorlar. "Hadi ya, biraz daha böyle oynayasım var." falan. Iıı, bu zevki de haftada 2 almayı gerçekten isterim. Iıı, bunun için okay ben bakayım ikna edebileceğim kişiler olursa başka takımlardan falan, güzel bir fikir. Eee, ş şey konusunda bir de ne dedik? Mekik falan dedin. Mekiği ya, ııı, şınav belki olabilir ya, mekik beni çok zorluyor. Ya da belki doğa yürüyüşleri falan oluyor ya, onların aslında onlar da biçilmiş kaftan gibi geldi bana. Ne diyorsun?
Evet. Evet, daha vücut ağırlığınla. O da olabilir. Hani, "Mekik sevmem." dedin. "Mekik çok yü zorluyor." dedin ama aslında diyo hani, belki de temel düşün düşünmen gereken şey de budur, hani. Seni birazcık daha zorlayıcı şeyler yapsan böyle daha mantıklı değil mi? Hem böyle mekik falan çeksen, şınav çeksen? E, doğa yürüyüşü tabii ki seviyorsan yine yap ama zorlayıp da, işte, seni birazcık daha uykuya geçmeni kolaylaştırmak açısından, işte, mekik ve şınavın birazcık daha mantıklı olacağını düşündüm ama yine tabii ki son topu sana bırakıyorum.
Hıı. Anladım. Tamam. Iıı, deneyeceğim senin için ama 5 mekikle başlarım bak fazlası değil. 5 mekik 10 şınavla başlayacağım. Eee, bakalım nasıl olacak? Halı sahayı da arttıracağım. Kafein konusunda kesinlikle çok haklısın ve fiziksel olarak, ııı, yormam gerekiyor kendimi. Güzel. Bence çok güzel tavsiyeler verdin. Bunları bir deneyeyim. Bakayım nasıl etkileyecek edecek bana? Çok teşekkür ederim.
<chuckles> Tamam. Aynen öyle. Rica ederim. Bence eminim sen bu sorunun üstesinden geleceksin diye düşünüyorum. O yüzden sana güveniyorum.
Çok sağ ol. Görüşürüz.
Görüşürüz, hoşça kal.